Sendiri juga pernah ya? Nah, itu, eee, kan udah ngerasain nih ya, ada kayak jalan-jalan atau traveling sama teman, terus, eee, traveling yang sendiri, istilahnya solo traveling gitu ya. Nah itu, ada bedanya nggak di perasaannya gitu, apakah kalau misalnya sama teman tuh lebih lebih lebih apa ya, lebih berani, lebih enak, lebih nyaman gitu atau mungkin kalau misalnya sendiri gitu, ngerasa takut gitu, gimana tuh? Mhm.
Mhm. Hmm. Iya. Oke. Hmm. Jelas jelasnya sih kalau misalnya lagi sama teman, traveling-nya atau touring ya gitu ya, eee, ada rasa lebih tenang aja ya kayak, eee, misalnya kita, eee, ada kendala atau apa gitu kan, pasti kan ada teman, gitu kan. Yang hal-hal sepele kan kadang terjadi aja tuh pas kita lagi traveling, kayak HP lowbat lah atau apa gitu kan iya, kan kan biasa, ya udah bisa minjem sama teman. Nah kalau misalnya sendiri, ini ya kan yang agak ngeri ya, kalau misalnya terjadi kendala-kendala kecil, ya, itu agak ngeri sih sebenarnya. <laughs>
Mmm, mhm. Heeh. Mmm. Mmm. Ini ya, agak ngeri gitu ya Kak. Tapi ini, eee, pas pertama kali nyobain solo traveling itu, perasaannya gimana tuh Kak, apakah deg-degan atau mungkin udah siap gitu, atau sebelumnya memang gara-gara udah terlatih sama teman, jadi kayak tenang aja, atau takut?
Heeh. Mhm. Mhm, oke. Sebenarnya sih, eee, aku berani waktu itu sendiri karena udah pernah sama teman, gitu kan. Nah yang itu waktu itu malah aku waktu traveling sendirinya langsung ke luar negeri. Yang waktu itu ke ke Malaysia sih pada saat itu iya. <chuckles>
Oh, iya? Oh, iya? Oh. Ih, seru banget ya, apa, malah kalau solo traveling-nya sendiri ke Malaysia ya berarti ya. Nah itu itu kan gini, tadi mungkin aku nanyanya ke di Indonesia gitu ya, dan ini malah, eee, Kakaknya punya, eee, pengalaman solo traveling ke luar negeri. Nah itu pasti takut nggak sih Kak, deg-degan gitu nggak sih? Iya.
Iya, ka mhm. Iya. Iya. <chuckles> Ada ada takut. Jadi kan waktu pertama kali aku, eee, traveling ke Malaysia, e yang pertama sih, kan masih menerawang nih, ini pas lagi di perbatasan apa-apa aja yang dicek, takutnya kurang atau apa gitu kan. Eee, pikiran tuh ya memang kayak ada deg-degan, terus, mmm, kayak aduh kalau misalnya ada kendala nih hubungin siapa nih, nggak ada nggak ada teman gitu kan. Tapi hmm, tapi lancar aja kok, karena kan memang sebelumnya udah nyari informasi ya, kalau di perbatasan harus nyiapin dokumen apa dan segala macam.
Mhm. Mhm. Mhm. Bingung ya.